Yani, olabilir. Eee bunları, yani, aile bireyleriyle ya, bir sanırım bir de şey var, jenerasyon farkıyla alakalı da bir durum olabilir bu konu hakkında. Hani yani, şöyle, şimdi eskiden işte, "Biz bulamıyorduk, bunlar bulup da bunuyor." gibisinden düşünüyor bence, hani, dede jenerasyonu. İşte, anne jenerasyonu ondan %50 sıyrılmış; anne teyze jenerasyonu. Ama mesela, hani, dediğin gibi kuzenlerimle falan konuşsam çünkü onlar da benden yaşça çok çok büyükler. İşte biri 15 yaş büyük, biri işte 12 yaş büyük, biri işte, s he, biri işte 8 yaş büyük. Aslında annemlerle daha yakınlar, hani, iii, işte, eee, teyzemlerle, annemlerle... Aslında onlarla şey yapsak, eee, onlarla dediğin gibi konuşsam bunun bu şekilde olduğunu aslında Ya, çabaladığımı da görmüyorlar. Şimdi ben u uzakta, yurt dışında yaşadığım için, e, şimdi onlar Türkiye'de ayda yılda bir falan, eee, şey yapıyoruz, görüşüyoruz ediyoruz. E, şimdi çabaladığımı da görmüyorlar, biraz anlatıyorum ama, eee, mesela kuzenim biliyor. Hipnoz sırf bunun için hipnoz tedavisi almak istediğimi biliyor mesela. A ama işte bir üst jenerasyona bunları anlatamıyorsun. Hani, onlar şey gibi görüyor, "Böyle geldi böyle gidecek." eee, tarzında bir şeymiş gibi görüyor. Eee, dediğim gibi yani bunu, ııı, şey yapabilirim. Bunu, bu şekilde işte kuzenlerimle konuşup "Ya, bak, abi, abla bu şekilde böyle, böyle." deyip de aslında çöz çözümleyebilirim, yani, dediğin gibi. Olabilir.
Evet. Anladım. Evet. Anladım. Evet, belki de. Hani bu baskıyı da hissetmen dediğim gibi tamamen normal. Kimse, kimsenin gerçekten tabağıma tabağına da karışmamalı. Hani, "Neden böyle hissediyorum?" diye de, eee, suçlamadan, eee, yaklaşmak, ya belki de kontrolü sana geri verebilir diye düşünüyorum.